อืม เข้าใจ แล้วแบบนี้ คือเคยไหมแบบพอเราได้พูดคุยกับคนรอบข้างอะ มันสามารถช่วยลดความเครียดได้เยอะบ้างไหมคะ? ทางนั้นน่ะ
เสียงดัง ค่ะ อือฮึ ค่ะ สำหรับเราความรู้สึกก็ช่วยได้ ช่วยได้อย่างหนึ่ง แต่รู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเอง แล้วก็เราพูดกับตัวเองเหมือนพูดหน้ากระจก ระบายใส่กระดาษ พูดคนเดียว มันรู้สึกว่า heal ใจเยอะกว่า เพราะไม่มีใครเข้าใจได้ดีที่สุดนอกจากเราเอง คิด คิดว่าไหม? คิดว่าเราเข้าใจ ใช่ คนที่เข้าใจที่สุดคือตัวเราเอง
อืม เข้าใจ ๆ เหมือนบางทีเราแบบไปนั่งระบายให้เขาฟัง แต่เขา แต่เขากลับรู้สึกว่า เฮ้ย แบบเรื่องแค่นี้เองเหรอ? อะไรแบบเนี้ย
ใช่ค่ะ อ๋อ ใช่ เหมือน มาพูดอะไร ใช่ ใช่ ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราระบายเกี่ยวกับตัวเองให้ตัวเองฟัง รู้สึกว่าน่าจะดีกว่า ไม่อยากไปเป็นภาระคนอื่น ด้วย
อืม มองว่าจริงนะ ทางนี้ก็เลยรู้สึกว่า บางเรื่องก็เลือกที่จะเล่าให้ฟัง แต่บางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่า เราเล่าให้ใคร หรือเขาฟังแล้ว เขาไม่เห็นด้วยแน่ ๆ เนี่ย เราก็เก็บไว้คนเดียวดีกว่า
ใช่ค่ะ จริง อืม ไม่ได้ ใช่ ช แต่ ส่วนมาก ส่วนมากเลย สรุปเลยว่า การ ความเครียดนี้คือต้องเข้าใจตัวเองที่สุด ระบายกับตัวเองดีที่สุดนะว่าไหม?
ใช่ค่ะ หรือไม่ก็ เออ บางเรื่องเราก็ปล่อยผ่านไปได้ ก็ปล่อยไป อืม
ใช่ มีแค่ 2 มีแค่ 2 ตัวเลือกเอง แค่ระบายให้ตัวเองฟัง กับเลือกที่จะปล่อยมันไป มันมีแค่นี้เองง่าย ๆ เนาะ หลักการ ความเครียด จริง ๆ มันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ อืม ใช่ ๆ เหมือนแบบไม่จำเป็นต้องทำร้ายตัวเอง อืม เหมือนทางนี้ชอบแบบ
เราไม่จำเป็นต้องแบบทำร้ายตัว เอง หรือทำร้ายคนรอบข้าง ใช่ ความเครียด มีหลากหลายรูปแบบ

อ๋อ มันก็ เป็น วน loop อยู่ อยู่แบบนี้ นี่แหละก็คือความเครียด คือรู้สึกว่า คน เรามันเครียดได้ แม้ แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ บาง บางครั้งเราเปิดขวดน้ำไม่ออกอะ เราก็เครียดนะ หรือว่า เรา เป็นความผิดปกติของเรา หรือมันเป็นปกติทั่วไป
ตกเย็น ใช่ <chuckles> น่า น่าจะเป็นความรู้สึกทางอารมณ์มากกว่าค่ะ ที่แบบว่า เฮ้ย แบบวัน เนี้ย ถ้าเราอารมณ์ดีอะ แล้วเราไปเจอเรื่องเครียดอะ เราก็อาจจะรู้สึกเฉย ๆ
อืม มันก็ จะดี
แต่ถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเป็นทุนเดิม หรือว่า อืม มัน มันอาจจะแบบเครียดยิ่งกว่าเดิมได้ด้วย
อา ใช่ เข้าใจ มัน มัน มันแล้วแต่ แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ มันแบบว่า คะ?
แล้วตัวเอง ล่ะคะ เวลา ตัวเอง เวลาตัวเองกำจัดความเครียด เหมือนอะไรแบบเนี้ย ตัวเองต้องการอยู่คนเดียวใช่ไหม? หรือตัวเองต้องการ พาร์ตเนอร์
ต้องการระบายให้คนอื่นฟัง มันแบบว่ารู้สึกกุดหงิด ไม่พอใจ เครียด อยากเล่าให้ใครคนหนึ่งฟัง แบบเนี้ยค่ะ
ตัวเองกัด จำ จำกัด ยังไง? อืม เข้าใจ อืม นี่จะเป็นคนไม่อยากเล่าให้คนอื่นฟัง จะแบบอยาก พูดกับตัวเอง แล้วก็เลยรู้สึกว่า เป็นความเครียดที่เราไม่สามารถระบายให้คนอื่นฟังได้ เราก็เลยฟังคนเดียว มันก็เลยเป็น การเครียดสะสม แต่การที่เรากรี๊ดออกมา มันก็ คือการ
อืม บางครั้งเราระบายผ่านทาง Social ด้วยอะ อืม เหมือนไม่ได้ระบายแบบว่าให้เพื่อนทุกคนเห็น แต่ว่าเก็บไว้ในแบบ close friend แบบว่ามีแค่เพื่อนสนิท สี่ห้า คนนะ เออ
ระบายออกมา ได้เลย อ๋อ จริงเหรอ? อือฮึ ไพรเวต อ๋อ เข้าใจ อ๋อ เรา เคยทำ แค่มีแค่เราเท่านั้นเลย คือเครียดมาก ๆ เครียดแบบ ปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้ ปรึกษาแฟนไม่ได้ เพราะมันเป็น ชีวิตส่วนตัวของเรา เราก็ทำได้แค่แบบแค่จะปล่อยมันไป แล้วก็ก้าว ข ก้าวข้ามผ่านมันไป มันก็เลยทำได้ ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยเครียด แต่เครียดอย่างเดียว ก็คือเสียง
แล้ว